Ừm, đúng rồi, nó sẽ gợi lại rất là nhiều kỷ niệm từ ngày xưa đến tận bây giờ nữa luôn ha. Thế thì nha, khi mà bạn nghĩ về cái món cháo đó ấy, thì không biết là cái món cháo này, kiểu, nó có nói được cái gì về tuổi thơ của bạn không? Hay là, kiểu, về cái con người của bạn bây giờ không?
Ừm, ừm. Ừm, mình vẫn nhận thấy là, kiểu, cái món cháo này thì nó cũng nhắc nhở mình là, kiểu như là, đã từng có những cái giai đoạn mà, ờ, gia đình mình cũng khó khăn này, cũng, kiểu, không có được dư dả gì lắm này, nhưng mà đôi khi mẹ vẫn dành cho mình những cái, ơ, bữa ăn cháo mà mình bị ốm ấy, thì mình được ăn này, vẫn rất là chiều chuộng mình này. Đến bây giờ ấy thì, kiểu như là, khi mà mình chỉ cần nói là "Mẹ ơi, mai con muốn ăn cháo." là mẹ mình sẽ, kiểu, "Ờ, thế thì để mai mẹ đi vào đấy mẹ mẹ mua ấy." Đó, thì
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. À, ừm, rồi lại còn có cả, ừm, ký ức là cả thi đỗ xong đại học là, kiểu, được ăn mon cái món cháy cháo mấy ngày liên tiếp luôn ấy nhỉ?
Ừ, đấy, ăn cái cháy cháo đấy t cũng làm cho mình, kiểu, nhớ là, kiểu, cũng, a, mình cũng được, ờ, chiều chuộng này, cũng mỗi lần mà làm được một cái điều gì đấy tốt là mẹ đều thưởng cho mình ấy, kiểu như thế. Thì mặc dù nó không phải là một cái món gì đấy quá là cao siêu nhưng mà không hiểu sao thì có vẻ như nó vẫn là một cái, ơ, món ăn <tsk> đối với mình nó là có cái cái giá trị cao ấy, kiểu như thế. Ừ.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Một cái đúng rồi để, kiểu, sẽ luôn luôn có một cái, a, thứ hạng cao, thứ hạng đặc biệt ở trong lòng của bạn mà.
Đúng rồi, nó vẫn như là một cái phần thưởng gì đấy trong mình nhá. Thế là mình thấy vẫn rất là trân trọng cái món ăn này đấy.
Ưm. Ừm, ừm, thế thì bạn nghĩ rằng ấy, không biết là cái điều gì khiến cho một cái món ăn nó trở thành một cái ký ức này, chứ có nó chỉ đơn giản là một cái món ăn ngon không?

Ừ, đó. Còn xong rồi mãi đến sau này thì mình lớn lên ấy, thì mình đi được xe đạp này xong mình sẽ có thể là vào tận nơi mình ngồi trong quán đấy mình ăn luôn. Đó. Nó cũng khác nhau.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Khi mà ngồi trong quán sẽ ăn mấy cái bát, à, mấy cái cháo mà đựng trong cái bát sành sành đấy các kiểu, đúng không? Ưm, ừm.
Cái bát sành. Ừ, đấy. còn đâu là sau này thì người ta còn, kiểu như là, bán thì người ta sẽ cho vào những cái cốc nhựa ấy, thì người ta sẽ cho vào đấy để mang về, chứ cũng không cần phải mang cặp lồng gì cả, hoặc là bây giờ nhà mình mà đi mua thì lại cho vào cái xoong luôn, rồi cho vào xoong luôn, không có cặp lồng nữa thì cái hình ảnh nó khác nhau ấy.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À! À, à, à. Ừm, đúng rồi, nói chung là, kiểu, khi mà thời gian qua đi ấy thì nó sẽ có những cái thứ thay đổi mà, đúng không? Nhưng mà vẫn sẽ có những cái thứ được giữ nguyên này, như là, kiểu, cái niềm yêu thích của bạn đối với món cháo sườn hay là, kiểu, cái hương vị món cháo sườn, nó thực sự là nó không thể nào mà thay đổi được luôn á, kiểu như là, ngày xưa ăn như thế nào bây giờ bạn vẫn cảm nhận đúng y vị như thế luôn à?
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng chính xác là cái vị nó vẫn y như thế luôn. Và nó còn đặc biệt nữa nhá, có một cái đặc biệt hơn cái cháo sườn nữa cơ, nó là cái món, ơ, cháy cháo nhá.
À, bạn ăn được cháy cháo luôn.
Ừ, ừ. Đó, thì ở đấy ấy, nó có một cái món cháy cháo thì, kiểu như, nó là một cái lớp cháy của cái cháo ở dưới đáy nồi á. Thì cái đấy là cái mà mình rất rất là hồng là thích ăn, mà thật sự là ai người ta cũng thích ăn ấy. Thế nên là ví dụ như là ngày xưa thì mình nhớ là muốn mua thì, ờ, đặt trước 2-3 hôm thì mới có cơ, tại một ừm, vì mới đến lượt ấy, tức là mới đến lượt để để ăn, nhưng mà bây giờ là mình muốn ăn là mình phải đặt trước đến 1 tuần thì mới đến lượt. <chuckles>
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ồ! Đúng rồi. Ồ! Cái này là phải đặt trước hả? <chuckles> Ừ. <chuckles> À! À! <chuckles> Nghĩa là kiểu bây giờ không thể nào mà thoải mái mua nữa, đúng không? Có khi còn phải đặt nó còn khan hiếm hơn là ngày xưa ấy chứ nhỉ? Ừm.
Ừ. Khan hiếm lắm! Đúng rồi, nhà các bà ấy chỉ có, kiểu, ví dụ như là bà ấy có khoảng 4-5 nồi cháo to ấy, thì cũng chỉ có 4-5 cái đáy nồi thôi chứ lấy đâu ra mà nhiều. <chuckles>
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Nên là, kiểu, đến hiện tại bạn vẫn rất là thích ăn cái phần cháy cháo đấy hả? Và, kiểu, mình muốn mua thì phải đặt trước tận 1 tuần luôn nhỉ?
Ừm.

Wow! Thế thì bây giờ nha, mà, kiểu, trước mặt bạn mà, kiểu, có rất là nhiều những cái bát cháo sườn ấy, mà không biết bạn có thể phân biệt được cái bát cháo của cái bà bán đó trước những cái món cháo khác không?
Ừm, ừm, đương nhiên là mình sẽ phân biệt được ngay á, bởi vì là cái, ơ, mùi vị của cái cháo đấy đi, thì nó sẽ rất là có một cái mùi thơm thơm của cái cái nước hầm xương ấm xương xương ống ấy. Đấy, thì nó rất là rõ này, xong rồi là cái chất cháo ấy, thì cái cháo đấy nhá nó nó quánh, nó rất là là là đặc, nhưng mà nó lại không bị, kiểu như là, quánh quánh cái kiểu ở ngoài hàng nó cứ, ơ, như cái hồ ấy thì là nó không bị kiểu như cái cái cái hồ đâu, hồ dán ấy là nó không bị thế đâu nhá. Nhưng mà nó đặc nha. Và xong rồi ở trong cái cháo thì nó sẽ lẫn lẫn, lẫn lẫn những cái, kiểu, vụn thịt vụn thịt của của cái xương ấy, nó nó rơi ra ấy, đấy. Thì cái đấy cũng rất là ngon. Ừ.
Ồ. Ừm. Ừm hứm, ừm hưm. Ừm. Ừm! À. <chuckles> Ờ, ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, nói chung là <chuckles> đúng rồi, lúc nào cái bát cháo đấy cũng sẽ là số một trong lòng bạn, đúng không? Tất cả những cái nguyên liệu rồi kết cấu các kiểu đều rất là phù hợp, gọi là, gu của mình luôn ấy chứ nhỉ?
Ừm, mà cái quán cháo đấy nhá, thì đã, kiểu như là, nuôi nấng bao nhiêu là đứa trẻ con ở trong làng của mình luôn chứ không phải là chỉ riêng mình đâu nha. <laughs>
Ừm. À! <laughs> Ừm, ừm, thì đúng là, kiểu, thực sự những cái ký ức tuổi thơ luôn ha. Và bạn cũng nói rằng là, kiểu, bạn ăn, cái món đó từ bé mà đến bây giờ vẫn ăn này. Thì bạn có thấy là, kiểu, nếu hiện tại mình ăn ấy, nó có, kiểu, khác gì so với ngày xưa không? Mặc dù là, kiểu, cháo nó vẫn giống nhau nha, nhưng mà, kiểu, chắc là sẽ vẫn có vài thứ khác như là, thứ nhất là giá tiền có bao giờ tăng lên đâu nhỉ? Hay là, kiểu, bát đĩa nó có thay đổi gì không?
Ừm. Ờ, đấy lại nhắc đến mấy cái bát đĩa, thấy mấy cái bát đấy y nguyên từ ngày xưa. <laughs> Tại sao mấy chục năm rồi mà mấy cái bát đấy nó vẫn còn y nguyên, người ta dùng cái bát, kiểu, cái bát sành nhưng mà cái sành này nó nó không trắng hẳn đâu nhé, nó cái sành này nó hơi hơi, kiểu, nó xanh xám, xanh xám cơ. Đấy, cái bát từ ngày xưa ấy, mình vẫn thấy nó như thế. Ờ, không thấy bát mới gì hết. Thế xong là cái vị là sẽ bình thường là mình sẽ ăn cùng với cả, ừm, cái rau tía tô với cả là hành lá thái nhỏ ấy, đấy, thì sẽ thái nhỏ vào xong rồi trộn vào với cháo này, xong rồi ăn với cả quẩy nữa. Trời, cái quẩy ở đấy nó cũng ngon luôn nha. <chuckles>
Ừm. Ồ, thế hả? <laughs> Bao nhiêu năm rồi vẫn y nguyên với cái bát đó? À. Đúng, đúng. À, à, a! Đúng rồi. Kiểu, của mấy cái bát ngày xưa ha. Ừm. Ờ. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm. Ừm. À! <chuckles> Ngon từ cháo đến quẩy luôn nhỉ? Không biết là ngày xưa, kiểu, ừm, kể cái thói quen ăn của bạn ấy có giống như bây giờ không? Kiểu, bây giờ cho thêm tía tô với hành lá ấy, thì ngày xưa bạn có ăn được những cái loại rau đấy không, hay là, kiểu, ăn mỗi cháo không thôi?
Ừ.